Iya ya kehabisan kata-kata. <laughs>
Iya bilangnya gitu, iya langsung ngomong, iya lagian, ya kamu itu jadi anak yang pinter biar bisa korupsi jadi kayak orang-orang disana, duitnya banyak gitu, <chuckles> aduh.
Mmm. Mmm, <laughs> cara tercepat ya buat jadi kaya.
Iya bener tapi bener juga sih kalo misalkan mikirnya pengen duit banyak ya korupsi.
Aduh.
<laughs>
Iya itu aduh pola pikirnya mungkin itu kali ya pola pikirnya para koruptor sama orang tuanya aduh parah banget ya nggak, ah hah, heeh.
<laughs> Iya mungkin anaknya diajarin, diajarin biar pinter itu biar pinter ngibul. <laughs>
Iya parah banget ya ngibulin, eee, rakyat dan harusnya, eee, padahal kan kalau enggak dihukum di dunia nanti dia kena hukuman seenggak iya ya ampun.
Iya. Mhm. Lanjut ya heran iya, cuman mereka, eee, percaya enggak hukuman itu. <chuckles>
<clicks tongue> Heeh, kayaknya enggak ya <chuckles> soalnya mereka tetep aja ngelakuin itu kadang kan gak ngerasa, mhm, merasa bersalah juga gak ngerasa dosa juga kali ya? Mhm.
Iya. <chuckles> Iya bener. Iya, ini, enak banget kalo pembahasan pagi-pagi tentang koruptor, sampe kita ya, mungkin mencurahkan
<laughs> Unek-unek iya, <laughs> iya ya semoga, eee, korupsi, eee, di Indonesia, mmm, makin, eee, reda dan diberantas, sampai akar-akarnya gitu ya wah topiknya seru sekali ya, Kak.
unek-unek, <laughs> iya. Iya.. Iya amin. Oke, iya terima kasih ya.

Itu akhirnya, kayak, nggak bisa makan, terus kayak pikiran buntu, dan akhirnya mereka berpikir, ah gimana lagi ini udah nggak bisa, dapet uang, nggak bisa apa, kerja susah ini, ini itu. Nah, akhirnya, pikiran buntunya mereka itu, jadi curanmor, pembegal
Mmm. Mhm. Mhm. Betul. Hmm. Mmm. Iya. Banyak begal ya, mhm.
perampok iya. Jadi kan otomatis, mereka seharusnya bisa makan, akhirnya nggak bisa makan. Ya, dampak dari seperti itu sih. Korupsi.
Mmm mmm, kayak jadi bikin efek kupu-kupu ya? Jadi Heeh heeh.
Iya. Iya benar. <chuckles>
Benar. Kalau menurut Kakaknya, gimana sih, mmm, <tsk> korupsi penyelesaiannya soalnya, eee, kalau sekarang-sekarang tuh, berita korupsi, banyak banget ya. Iya nggak sih? Kayak, eee, nggak ada habis-habisnya gitu. Kayak soalnya, eee, sepertinya tahu dari tahun kemarin dan tahun ini, eee, berita korupsinya tuh soalnya nominalnya gede-gede semua. Dan, eee, kayak, badan badan pemerintahan yang kita nggak sangka kayak Pertamina, BAZNAS, terus, Kementan, kayak hampir semua gitu ya, terus Antam, banyak banget nggak sih, Timah, ya ampun sampe kayak nggak terhitung, gitu.. <chuckles> Mhm.
Mmm. Ya, iya. Nah itu. Iya. Ya. Heeh. Wah! Benar. Nah, benar. <chuckles> Iya. Iya. Benar benar. Mhm. Iy tapi jadi kayak liga ya? <chuckles> Iya. Soalnya, gimana ya, <clears throat> biasanya korupsi itu terjadi karena adanya kesempatan sih ya.

<tsk> Iya, bener bener, terus ringan banget, jadinya
Mhm.
kurang tegas gitu, Pak, terhadap para koruptor. Jadinya, eee, mereka, mmm, diulang lagi diulang lagi, gak harusnya gitu kalau kalau misalkan kayak negara lain gitu kayak China, Jepang, gitu kan kalau ketahuan korupsi gitu kan, ada yang sampai mengundurkan diri, ada yang kena sanksi sosial juga, terus ada yang, eee, sampai hukuman, eee, mati kayak gitu kan. Jadi nggak bikin mereka takut untuk melakukan korupsi kembali, kayak gitu.
Iya. Nah itu. Iya. Iya. Nah, bener. Heeh. Iya. Iya, heeh. Nah. Iya. Ya paling enggak kalau misalkan sekarang kalaupun nggak dihukum mati, itu dimiskinkan itu kan juga bisa ya harusnya ya. Tapi enggak, kayak seolah ya diberitain cuma formalitas, buat kelihatan-kelihatan doang nanti tenggelam beritanya, kan unik.
Mmm, mhm mhm. Hmm. Mhm mhm. Betul, mhm mhm. Hukumnya juga kayak enggak, apa ya, enggak setara misalkan, kayak gitu sih. Pernah baca misalkan, eee, korupsinya sampai, eee, triliunan tapi jumlahnya cuma Rp100.000.000 <chuckles> aja gitu kan, enggak terus, eee, dipenjaranya cuma 3 tahun, kayak enggak adil banget gitu sih. Itu yang mungkin bikin kecewa masyarakat juga ya, terus kita juga karena berita korupsi yang makin marak saat ini jadi bikin masyarakat makin gak percaya sama pemerintah gitu.
I iya. Iya. Nah. <chuckles> Iya. Nah, iya. Heeh. Heeh. Iya. Mhm.

Nah, itu contohnya sekarang yang bikin orang, eee, apa, nggak percaya. Lah
Mhm mhm.
kok katanya dipenjara, tapi kok ada di daerah ini, lagi ini. Gitu, loh. Kan lucu.
Mhm, bener. Iya iya iya. Itu sering banget, ya. Terus, kayak, apa, eee, tempat penjaranya juga kayak bukan penjara ya, kayak hotel mewah, gitu. <laughs>
Nah. Nah, itu. Bener, itu. Masa iya secara gamblang dikasih ini ya, maksudnya divideoin, loh, tempatnya kayak gini. Ini mah bukan sel, bukan jeruji itu mah, iya, hotel.
Mhm. Iya. Soalnya kan masih bebas keluar masuk juga. Terus heeh, iya. Jadi, kayak makanya, eee, bikin para koruptor tuh kayak biasa aja jadinya, gitu. Terus, eee, yang mhm?
Iya. Iya. Nah, itu. Ya, kalau misalkan kalau, eee, kalau penjaranya kayak gitu semuanya mending gelandangan aja yang di jalan itu, yang pengemis atau apa itu diko di apa, dipenjarain semua aja, mereka pasti seneng, ya.
Mhm. Ditampung, ya. <chuckles> Iya iya, heeh. Malahan, kan, ya. Iya. Masyarakat jadi kayak, eee, bikin, apa ya, skeptis juga sama masyarakat, terus kayak misalkan contohnya kayak Pertamina gitu kan, jadi masyarakat jadi nggak mau pakai produk-produk dari Pertamina lagi, gitu, kan. Itu kayak ngefek banget kan, jadi kayak khawatir juga nih, kayak gitu.
<chuckles> Iya. Nah, iya, benar. Mmm. Iya. Hmm, iya. Nah. Nah, itu. Jadi, keseharian pun kita pasti pengaruh banget, gitu, ya. Heeh. Kayak aku juga bingung, motor tulisannya harus pakai pertalite, eh per eee, apa, pertamax, ya. Heeh. Motor harus pakai pertamax, sedangkan aku mau beli pertamax, takutnya oplosan juga. Atau kadarnya nggak sesuai. Ya, kan sama aja, aku beli pertalite, dengan posisi tanpa ngantri.
Mmm, mhm. Pertamax? Mhm. Mhm. Mhm.

Mhm mhm.
Iya, benar. Soalnya, gimana ya, kayak selama ini dari pemerintah untuk pemberantasan korupsi itu belum maksimal, kalau menurutku sih. Belum maksimal deh.
Oh sek sama sama, aku setuju. Jadi, upaya pemberantasan korupsinya itu masih, mmm, benar-benar nggak efektif ya, soalnya, apa ya, malah makin banyak, gitu ya, makin merajalela. Terus, eee, soalnya dari kayak kalangan bukan kalangan atas doang, gitu ya, yang, e direktur-direkturnya, tapi dari kalangan bawah, tas mhm, soalnya kadang mhm?
Iya. Iya, benar, nggak efektif. Benar. Betul. Iya. Iya. Sampai Iya, kadang sampai aku mikir, "Sekarang, orang pinter-pinteran buat cari jabatan, setelah jabatan dicapai ternyata buat kesempatan korupsi."
Mhm. Iya, benar ya, sedih ya.
Iya. Ya, seolah korups koruptor itu jadi, ini loh. Jadi cita-cita.
<laughs> Iya, benar benar benar. Aku juga pernah baca tuh di sosial media. <laughs> Iya, soalnya kan, karena misalkan ya, kan itu yang kita berita saat ini soalnya itu nominalnya kayak triliun, kuadriliun. Terus, eee, hukumannya ringan, setahun, 2 tahun, terus, eee, dendanya cuma sedikit. Jadi kayak, apa ya, misalkan, eee, korupsinya berapa, dendanya berapa, jadi kayak, masih ada sisa. Ya ampun, jadi kayak
Iya. Iya, benar kan? <laughs> <clears throat> Iya. Lah, itu. <laughs> Nah itu. Ya. Mhm. Iya, oh, itu mah bukan sisa. Mmm, malah udah, kayak kebilang, apa ya, uang jajan aja yang dikasihkan ke, tendanya, gitu. <chuckles>
Heeh. Iya, parah banget nggak sih hukum di Indonesia itu tentang korupsi, jadi kayak makin merajalela aja itu.
Iya. Nah itu, benar.